Bütçem dâhilinde. Ya, ayakkabı alı mesela, işte, pembe al değil mi? Hani seviyorum koyu ya da lacivert şeyleri, eee, dolabımda ve bir ihtimal kıyafet uyumu var için çok önemli, hani, sadece beğendiğim
Anladım.
Eee, onun dışın tabii burada hem mental boyutta, ruhsal boyutta çok rahatladım. Eee, çünkü o zaman geçiren genel zaman çok. Çünkü etrafımda işime yaramayan hiçbir nesne yok. Yani nesnesi yok.
Hı hı. Evet. Anladım. Harika. Eee, peki, eee, minimalist yaşamayı, eee, başkalarına tavsiye eder misin? Eee, bunu yapmak için, eee, nereden başlamalarını tavsiye edersin? Kıyafetlerinden mi, işte, eee, çekmecesinden mi yoksa, eee, mutfağındaki, eee, kullanmadığı böyle araç gereçlerden mi daha hızlı yol alır?
Evet. Ederim. Hımm. Eee Aslında bu biraz galiba kişiye bağlı. Şimdi ben kıyafetlerden ve makyaj malzemelerinden başladım. Eee, hatta ilk makyaj malzemesinden başladım ve ne oldu? Eee, dışarı çık çıkmak istediğimde makyaj yaparken belki normalde 15 dakika kaybederken şu anda benim makyajım sadece 5 dakika sürüyor. Bir kere orada kullanmadığım birçok ürün varmış zaten. Hani, görüyorsun, değil mi, rahatlığı? Emm, bu
Hıı. Evet. Evet, gerçekten.
hani, bu hakikaten herkesin, eee, en çok, eee, neyden vazgeçebileceğini, hani bir arınmaya girmesi gerekiyor. Eee, mutfak ürünleri de olabilir, eee, artık kullanmadığı, ııı, baharatlar olabilir. İşte, eee, orada çizilmiş teflon bir tava vardır. Aslında artık kullanılmaması gerekiyordur. O olabilir. Bir yerde, eee, arınmak için kendine izin vermek ve bu alanı tanımak derim herhâlde. Yani korkmamak. Hani elden çıkarabileceğini çıkar. Bir süreç gibi.
Evet. Hımm. Anladım. Yani en kötü ihtimalle, çok zor bir durum olursa yenisini alabilirsin ama, eee, zaten kullanmıyorsan ve orada duruyorsa onun varlığı bile seni rahatsız ediyor. O kadar baharatın içinde hangisini kullanmıyorsan aslında, eee, çıkarttığında onları gördüğünde o kalabalık olmaması, içinden, eee, aradığını kolayca bulman bile, eee, bir avantaj olabilir. Harika! Eee, çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi seni dinlemek.
E, ta tabii. Evet. Hı hı. Tam da öyle. Ben de çok keyif aldım. Görüşürüz.
Hoşça kal.

Evet.
Artık bavul, hani, 3 kat küçüldü. Yani bir kere bir bu da çok büyük bir rahatlık minimalistliğin verdiği. Hani, uçaktan indikten sonra, işte, bagajımı bekleyeyim diye bir derdim olmadı artık bir kere. Bir de böyle kafamda soru işaretleri de olmadı. Acaba bagajım kaybolur mu falan filan, işte, böyle, minimum gerçekten ihtiyacım olan kıyafetlerle işte ya da aksesuarlarla bildiğin gittim. O kadar rahattı ki. Ay, o ne rahatlıkmış!
Hımm. Evet, bu çok güzel. Ya! Aslında şey de yok, değil mi? Yani 2 tane pantolon, işte, 3-4 tişört, 2 kazak olduğu zaman, eee, ne giyeceğim derdin yok. E, onun altına hangi ayakkabıyı almalıyım derdin yok. İşte, mont uyar mı, eee, fular uyar mı? Atkısı, eldiveni... Zaten 2 tane şey götürdüğün zaman muhtemelen birbirine çok, eee, yakın, eee, tarzda şeylerdir ya da birbirinin zıttı olsa bile, hani, çok alternatif yok, eee, onları kombinlemek için. Aslında biraz kafanı da, eee, yormuyor. Yani o havalimanından indiğinde eşyalarım kayboldu mu, yarım saat daha orada işte kontuarda beklemek vs. stresin kalmıyor. Eee, gittiğinde zaten kirlendiğinde gidilen yerlerde çamaşır makinası var, her gün de çalışıyor. Yıkayıp, ertesi gün temiz temiz giyip, eee, o, emm, k bi bilgi kirliliği, aklında şü düşünce kirliliğini de kaldırmış oluyorsun. Peki, e, bu şu anda sana ne hissettiriyor genel olarak baktığında? Ne kadar zamandır bu arada minimalist yaşamaya geçmiştin?
Tabii. Evet. Evet. Hiç. Evet. Tabii ki. Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. Ya, bir, işte, 1 sene diyeyim. Hani, böyle bir bir 2 sene.
Peki, geç geriye dönüp baktığında, eee, hani, bir önceki hayatın diyeyim, çünkü, eee, bu gerçekten büyük bir değişim olmuş sende. Ne fark görüyorsun yani? İyi ki yapmışım, eee, bunları bunları hissettim. Eee, ya da belki geç kalmışım ya da yapmamalıymışım mı? Çok a hissetmiyorum senden ama, hani, eee, farkları böyle nasıl gördün kendinde?
Evet. Ş ş ş şöyle: İlk önce çok tasarruf et. Çünkü bile mesela bavulla 3 tane bir pantolon, işte, 3-4 tane, eee, kazak, tişörtler gerçekten böyle, alış
Evet. Evet.